Also ich habe jetzt vielleicht so 'n kleinen mich bisschen getriggert gefühlt, ganz spiritueller Mensch, so ist krass ist es auch nicht. Also ich bin auch 'n weltlicher Mensch. Ich habe auch weltliche Freuden so und und ich will auch Geld verdienen und gut leben. Ja, klar, es gibt die die Form der Askese und ich vertraue mich esse nur das, was irgendwie Leute mir vor die Füße legen oder so. Das ist ja Käse, das mache ich ja auch nicht, weißt du? Ich will schon ne, ne. Aber es gab Momente, da habe ich auch damit mit den Gedanken mal gespielt, aber es hat mich hat nicht hat nicht lange gehalten hat nicht lange gehalten. Ja, es ich will schon auch
Mhm. Mhm. <laughs> Ja, du bist ja trotzdem noch Mensch. So ist es ja nicht, ne? Genau. <laughs> Ja. Ja, klar. Muss man ja, ne? Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Soweit ist es dann auch noch nicht. <chuckles> Okay. <laughs> Du warst halt schon schon nah dran, aber <laughs> Okay. <laughs> Aha. Ja. Mhm.
Guck mal, es ich versuche das irgendwie mental zu fassen, ja? Und da gehe ich so in Gedankenspiele rein. Wenn ich jetzt voll versorgt wäre, ja? Also sagen wir, äh, Wohnung ist bezahlt, Essen ist bezahlt, ich muss nicht leben wie 'n Hund, ich kann einigermaßen schön gekleidet sein, habe 'n paar, äh, Mobilitätsprivilegien in der Gesellschaft. So, sagen wir, das wäre alles weg, würde ich die gleiche Arbeit ich mache die nicht für's Geld. Ich w ich mache die, weil's mir einfach Freude macht. Ich würde das den ganzen Tag lang machen und solange ich Zeit habe, können und Energie, können Leute zu mir kommen und könnte den ganzen Tag coachen mit denen Yoga machen oder Atemübungen. Weißt du, das macht mir Freude. Ich mache das nicht, um Profit zu machen. Aber ich muss auch von etwas leben, okay?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Das ist schön. Ja, klar. Mhm, mhm.
So, und das ist dann das Ding, weil wenn ich durch diese Arbeit nichts zum Leben reinbekomme, was die Konsequenz? Ich muss 'n anderen Job machen, dann kann ich niemandem mehr helfen, in der Form zumindest nicht.
Mhm. Mhm. Mhm, mhm.

Also, pass auf, Elli, ich habe einen, ähm, Widerspruch, vielleicht ist es auch nur 'n Scheinwiderspruch, das wäre mir am allerliebsten. Aber ich habe total zu kämpfen zwischen, ich sage mal, persönlichen Werten und auch 'nem gewissen Idealismus. Und, ähm, na ja, ich will's jetzt nicht Karriereanforderung nennen, aber, de guck, ich baue gerade meine Selbstständigkeit auf. Ich bin ich bin, ähm, gelernter Hypnosetherapeut und Breath Coach. Ich mache lange schon Meditation, Yoga und so weiter rum. Ich mache das Ganze jetzt mal unter 'nem Label Coaching, ja? Ich brauche 'ne Schublade. Und da baue ich jetzt gerade meine Homepage auf, ja? Oder versuche das beziehungsweise ich fuchse mich jetzt grad rein in den ganzen betriebswirtschaftlichen Teil, weil das war mein ganzes Leben lang, ähm, einfach, ähm, unbekanntes Territorium.
Mhm. Mhm. Oh, schön. Oh, spannend. Mhm. Das passt ja ganz gut. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Mhm.
So, und da helfe ich mir jetzt allen möglichen Content ein ausm Internet, habe so m m m Marketing-Coa Kurse mache ich mit, wo ich selber so 'n bisschen Coaching also, gecoacht werde und lerne. Und ich werde einfach nicht grün. Ich finde dieses ganze Marketing, wie's heute läuft, unaufrichtig, verlogen, also, ist jetzt sehr extrem, aber äh, und und fühle mich da einfach nicht. Ich kann das nicht ausstehen, ich mer
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Du merkst einfach, du willst authentisch bleiben wirklich, ne? Bei dem, was du da machst und zeigst, oder?
Habe ich halt auch keine Klient Herzlichen Dank. Ich fühle mich so gehört und gefühlt. Genau, genau.
Mhm. Mhm. Mhm. Kann ich total verstehen. Mhm. Glaubst du, das lässt sich irgendwie auch so umsetzen?